لا هو أنا بصراحة ما يعني عشان ما اكذبش أنا يومي م يعني لو المفروض باسلم شغلي أو أنا يعني أقدر أسلمه إمتى، أنا المفروض أسلمه بدري كتير لكن ما اكذبش أنا باسلمه 01:00، 02:00. <chuckles> يعني واحدة، اتنين. اللي هو خلاص إحنا داخلين ننام أصلًا. فدي بقى المشكلة.
إمم. طب، يعني أنتِ أصلًا ما ما بتحطيش جدول لنفسك مثلًا؟ أنا من الساعة كذا لكذا المفروض هاعمل كذا، وبعد كده مثلًا من الساعة كذا لكذا ل هاعمل كذا. ه يعني ما بتنظميش يومك في جدول، تكتبي ك في notes، ملاحظات كده؟
والله نفسي، بجد نفسي أوي. نفسي أعمل كده بس للأسف عمري ما ما عملتش كده، يعني عمري ما نظمت يومي. أنا معتمدة إن أنا خلاص، أنا كتر خيري أوي إن أنا سلمت، هل بقى سلمت؟ فلأ.
إمم، إمم. إمم، آآ، طب، ما ما جربتيش أي حل قبل كده لقيتِ فيه نفع معاكِ إن أنتِ كنتِ بتخلصي بدري؟ والّا ما فيش حلول خ نفعت معاكِ خالص قبل كده؟ أو أنتِ مثلًا حل جربتيه فنفع بس ما كنتيش حاباه أو ك ك كنتِ حاسة بملل فما كملتيش فيه؟
والله مش عارفة يعني ما ما ما جربتش بصراحة حلول واضحة معايا، يعني أنا ماشية يومي بصراحة ب يعني ب عارف بالحب كده، اللي هو إن شاء الله يا رب هاخلّص.
إمم. إمم، إمم. طب، آآ، دلوقتي أنتِ قُلتِ لي إن أنتِ دايمًا بتبقى قاعدة قدامِك اللاب توب وجنبِك الموبايل. إمم، اللي بيشتتِك الموبايل مش اللاب توب صح؟ صح كده؟ والّا ممكن اللاب توب برضه يبقى فيه ما بيبقاش فيه تشتيت خالص.
إمم، بالضبط كده. آه، لأ، الم اللاب توب سهل. لأ، يمكن عشان اللاب توب بالنسبة لي مش يعني <tsk> م باحس إن هو أصعب، يمكن عشان أنا مش من عادتي إن أنا بافتح من عليه applications فأنا مستصعبة الموضوع، عكس الموبايل أنا حافظة
ما بتفتحيش من عليه يعني الفيسبوك والكلام ده والإنستجرام والكلام ده من على ال اللاب توب خالص يعني.

ما أكذِبش يعني أنا م بقى بالنسبة لي حِلم ما جرّبتش اعمله، اللي هو أنا أكيد ه هاهدّي، أكيد ما أ خلاص من بُكرة لأ بجد لازم اسلِّم شُغلي أحسن، مش هاتفرّج، مش هاعمل، بس هو يعني لا حياة لمن تنادي، ما بيحصَلش معايا كده بصراحة ما باتمنّى لكن لا يحصل. <chuckles>
إمم. لأ، لأ عادي، عادي. عادي ناس كتير بي بيعانوا من المشكلة دي برضه، بس أ طَب قولي لي هل بيفرِق معاكِ حِتّة لو أنتِ مثلًا جرّبتِ قبْل كده تقفلي الnotification وهل شُفتِ، لاحظتِ فَرق أو حاجة والّا هل الاتنين نفس الوقت برضه، بتقضّيه سواء كنتِ أنتِ قافلة الnotification والّا لأ، يعني هل جرّبتِ الحل ده ممكن يقلّل من إستخدامِك للحاجات دي ويش أم عشان ما يشتِّتكيش كتير؟
إمم. ما اكذِبش عليك أنا عملت كده، لقيت بقى إن أنا لأ، أكيد بقى حد بعت لي حاجة وأنا ما أخدتش بالي، <laughs> الموضوع قَلَب معايا بالعكس، اللي هو أنا قاعدة بقى عندي هِسهِس كده اللي هو أكيد حد بعَت لي حاجة وعشان الmobile مش ز بالضبط، طَب يا ترى حد طَب يا ترى حصَل مشكلة، طَب استنى كده اشوف الgroup مثلًا.
إمم. آه ز أكيد في حد بعَت دلوقتي. فاهمِك، فاهمِك، فاهمِك، آه.
الموضوع بيبقى ملَعبِك فاهم؟
إمم. جميل.
فمش عارفة بصراحة.
تمام. طَب بُصّي آآ د آآ، أنتِ دلوقتي أكتر وقتِك بتقضّيه إيه، يا على الlaptop وعلى الmobile دلوقتي، أنا عايز أعرَف برضه. يعني شغلِك بتحبي تقضّيه أكتر على الو
والله هو الشُغل كلّه المفروض أكتر، لأ lap، laptop بصراحة.
على الlaptop آه تمام، وبتبقي حاطّة دايمًا جنبِك الmobile يعني، الmobile دايمًا ما بيفارقكيش.
إمم. آه، أنا عشان أنا شُغلي كلّه مُعتمِد إن في مبيعات، طَب ما فيش ك في كومنتات لازم ارد على الكومنتات فأنا ب ساعات أصلًا ما باردّش على الكومنتات وباشوف حاجات تانية خالص يعني.
إمم، إمم، طَب أ طَب الحاجات دي ما ت هل ما تعرفش تخلّصيها من الlaptop مثلًا والّا لازم مُجبَرة إنِك تفتَحي من الmobile وتردّي؟
لأ عادي أفتح من الlaptop عادي، أنا بس يمكن باستسهل.
تمام جميل، جميل، طَب بتستسهلي عشان على الmobile إنِك تكتبي أسرع وكده صح؟ إمم، طَب طَب جرّبتِ قبل كده إنِك تبعِدي عنِك أ قُلتِ أنا مثلًا أنا النهارده لأ، هابعِد الmobile عندي خالص، هاحطّه في مسافة بعيدة بحيث إن مش هاقدَر أوصَل له وهافضَل قاعدة ما فيش قُدّامي غير الlaptop بس اللي استخدمه، جرّبتِ تعملي الحل ده مثلًا؟
آه. بالضبط. بصراحة عُمري ما عملت كده، لأ خالص، خالص يعني ما ما فكّرتش أصلًا اعمل كده بصراحة.
إمم.